Iya lumayan, itu kan turun seharusnya ke mereka, tapi mereka sampai sekarang belum nerima. Dan ternyata pas kita tanyain langsung ke bendaharanya, dia kayak awalnya tuh kayak ngeles, kayak, "Oh, iya bentar sorry gua lupa," gitu. Padahal kan kayaknya nggak mungkin juga sih lupa, karena kita bisa lihat ya dari history chat, eee, adek tingkat aku dengan dia itu udah lumayan panjang. Kayak hampir tiap minggu tuh dit ditanyain dulu ama ditanyain terus ama adik gua kayak, eee, "Ini kok ini ini kapan ya, Kak, mau dikasih duitnya?" Terus kata temanku kayak, eee, "Nanti deh nanti, nanti bakal aku kasih lewat cash," gitu. Nah, iya dia dia tuh entah kenapa kalau mau ngasih duit dia tuh nggak mau transfer, maunya cash.
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Iya. Eh. Nah. Aneh banget. Terus terus terus?
Iya. Makanya kan aneh kan? Kan seharusnya kan kalau transfer lebih enak kan ya, kan ada kayak mutasinya. Iya, kan kalau cash harus kayak ngambil duit dulu, ngitung dulu, jadi itu lebih susah kan gitu. Jadi ya akhirnya, eee, mau nggak mau, eee, karena emang belum ada duitnya di periode aku i di periode yang adek adek aku ini, ya aku harus du duitnya, aku harus ngasih duit aku, gitu loh.
Heeh. Bener, lebih gampang. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aduh.
Iya, jadi aku kayak ngasih pinjaman sementara yang bendahara bendahara aku ini ma kayak masih, dicari tahu gitu kenapa dia nggak, apa ya, kenapa dia berbohong gitu, kenapa nggak ada duitnya. Karena sampai sekarang tuh masih belum tahu jelasnya kayak gimana, gitu.
Mhm. Mhm. <tsk> Aduh. Mhm mhm mhm. Tapi emang ya, Kak, ya, kalau dipikir-pikir nih ya, eee, kebohongan itu sebenarnya merugikan banyak pihak loh. Ini terlepas dari konteks pasangan ya. Kayak tadi, eee, kamu bilang nih dalam konteks organisasi yang mana itu kan kita orang luar semua ya, bukan saudara kakak adik kandung gitu kan. Mereka juga dirugiin gitu. Apalagi nih konteksnya soal pasangan yang bakal bareng-bareng sama kita sampai nanti, sampai tua, sampai maut memisahkan tuh kayak, aduh ngeri banget enggak sih kalau bayanginnya?
Mhm. Iya, betul. Iya. Mmm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Iya, ngeri, karena kita enggak bisa hidup bersama mereka, kan, karena kan mereka bikin kita enggak percaya bikin kita enggak nyaman mungkin Oh, iya, kalau kita juga kayak enggak percaya kan kita pasti juga ngerasa ini enggak sih, curiga terus gitu sama mereka, kayak mungkin kita bakal ngelakuin sesuatu pas kita enggak lihat gitu, ya, di balik kita, gitu.
Mhm. Iya. Mhm. Benar. Mhm. Iya, benar benar. Kayak hidupnya tuh juga enggak tenang gitu loh, padahal kan salah satu fungsi pasangan, ya, kalau menurut aku itu kan ya, harusnya menenangkan, menyejukkan, ngasih rasa aman. Nah, kitanya aja enggak bisa percaya sama dia, gimana bisa kita ngerasa aman waktu bareng-bareng sama dia, nga ya, enggak, sih?
Mhm. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Iya iya, benar. Jadi, kan dampaknya kita langsung ngerasa curiga gitu kan sama merekanya.
Mhm mhm. Tapi Heeh, benar banget. Tapi nih ya ngomongin soal ini nih, aku tuh jadi keinget ceritanya temen aku, deh.
Mhm. Mhm. Mhm?
Jadi temen aku tuh pernah ada di situasi gini sih, kayak, eee, mereka tuh bareng-bareng terus gitu loh, mereka, eee, pacaran, sih. Nah si cowok ini, ya, si cowok ini tuh, eee, profesinya sebagai abdi negara, ya, yang pakai seragam gitulah ya, yang semimiliter gitu. Nah teman aku itu teman kuliah, dan teman satu kos. Jadi, apa ya, mmm, enggak bisa ketemu kan beda kota juga, beda waktu juga jadi ya, eee, biasanya tuh ya cuma telepon atau chat aja dan itu pun, ya, itu pun jarang banget loh. Jadi kayak biasanya cuma, eee, telepon itu paling lama itu cuma 10 menit, 15 menit, sisanya kan enggak boleh terlalu intens kan pegang HP-nya, mhm, benar, gitu. Nah sampai ada 1 momen nih, di mana teman aku tuh minta kayak bukan minta, ya, mungkin kayak ngobrol serius tentang hubungan mereka gitu, kan, terus si cowok ini tuh takut kayak, eee, "Bentar ya, aduh aku tuh masih ada ini masa masih ada ini," kayak masih panjang banget gitu loh pendidikannya. "Oh, ya udah, enggak apa-apa, aku tunggu, sekalian aku juga mau nyelesain kuliah aku, dan cari kerja bla-bla-bla," gitu, kan. Nah ada 1 momen di mana, mmm, cowok ini punya jaket kan. Jaket itu juga pernah dipinjemin ke temenku si cewek dikembaliin, terus enggak tahu kenapa ada satu momen si cowok itu posting foto bareng-bareng sama, eee, warga yang ada di, apa ya, kayak lingkungan rumah dinasnya di sana gitu loh. Iya, terus ada 1 cewek di foto itu yang pakai jaketnya si cowok ini. Nah itu temen aku udah overthinking ya ampun kayak gimana, ya, ini maksudnya apa, kok pakai pakai jaketnya ini, ya, namanya juga cewek kan kadang mhm, instingnya kan kuat banget nih radarnya nih. Nah, usut punya usut nih ya, ternyata si cowok ini tuh selingkuh.
Mhm. Hmm? Ya. Iya, terus? Ya. Oke. Iya, terus? Mhm. Heeh, terus? Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Heeh? Heeh. Oh, bentar aja, ya? Iya, terus? Mhm. Iya, terus? Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Mhm? Iya. Heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Oh, iya, terus? Wow. Oke. <chuckles> Iya, curiga, ya? Mhm mhm. Mhm, mhm.

Astaga.
S sama si cewek yang pakai jaketnya dia dan aduh itu rasanya ancur banget soalnya dia tuh udah berharap kayak, "Iya nanti ya a 2 tahun lagi aku lulus kuliah, kita nikah terus nanti di rumah aku aja nikahnya," kek dan si cowok itu mengiyakan dan dia tuh menanam, apa ya, ekspektasi si cewek itu dengan, "Oh iya nanti pakai catering ini aja, nanti ini aja," dan ketahuannya adalah, gini, eee, temen aku tuh punya temen yang ada di sana juga gitu loh. Jadi mereka enggak saling kenal si temennya temenku sama si cowok ini enggak saling kenal, jadi temen aku tuh cari infonya dari temennya ini gitu dan ternyata si cowok itu sering main ke rumahnya si cewek yang pakai jaketnya dia, aduh, itu hancur banget dan sejak saat itu, apa namanya, eee, temen aku nggak mau hubungan sama si cowok ini lagi, tapi emang mungkin template-nya hubungan yang semi toxic itu adalah cowoknya ini selain suka bohong, manipulatif terus juga suka manfaatin orang lain. Jadi kayak lengkap gitu loh ya.
Ah. Iya. Mhm. Aduh. Iya. Oh. Iya. Mhm. Mhm? Hmm. Mhm. Astaga, heeh. E sih. Iya. Mhm. Iya. <laughs> Waduh lengkap ya full package ya dia. Iya, aduh.
Lengkap banget nih, jadi kayak, waduh, siapa nih orang yang mau menata masa depan dengan orang yang mas manipulatif gitu kan. Gitu sih, mhm, Itu hancur sehancur-hancurnya sih. Mhm?
Iya gak ada yang mau pasti, heeh. Iya aku juga agak sedih dengernya sih, iya kasian si ceweknya dia udah kayak berharap berlebihan ya dari cowoknya. Padahal yang kayak ngajak nikah gitu ce cowoknya kan ya?
Iya. Bener. Iya, yang ngajak nikah itu cowoknya, akhirnya kan, si cewek itu jadi kebayang-bayang namanya juga perempuan ya diajak nikah sama mas-mas berseragam gitu kan, kayak aduh masa depan cerah di depan mata nih kayaknya nih, gitu kan, tapi seketika diancurin kayak gitu. Dan ketahuannya itu adalah momen ketika, eee, ayah dari teman aku itu baru aja meninggal, jadi aduh sehancur itu bener. Mhm. Iya.
Iya, cowoknya sendiri. Iya. Iya. Mhm. Iya. Ah? Tika? Oh, astaga makin sedih ya itu, kasian banget sih kalau gitu pasti bener-bener terpuruk banget gitu.
Nah, itu dia, Mas, yang tadi aduh, emang ya orang-orang tuh kalau suka bohong tuh, kenapa ya kok nyakitinnya tuh banget-banget gitu loh ya. Kayak nggak habis-habis gitu loh di dihantam rasa sakit gitu. Heeh.
Mmm. Iya. <laughs> Iya. Iya. Kenapa bohong yang kayak gitu ya? Kenapa gak bohong yang kecil-kecil aja gitu? <laughs>
Iya sama aja sih. <chuckles> Heeh. Tapi
Sama aja sebenernya ya, sama aja juga sakit ya. Iya aku rasa kalau misalnya dia ada janjiin buat nikah terus malah di malah diselingkuhin itu kan pasti kerasa banget kayak aduh kayak ketusuk banget gitu ra hatinya itu, heeh. Karena biasanya yang aku denger itu, Kak yang aku denger itu biasanya kalo orang abdi emas, yang selingkuh itu ceweknya biasanya kan ini malah cowoknya gitu.
Heeh. Mhm. Iya bener, terus ini apa? Mhm.